Ừm, hiểu, hiểu. Vậy là th theo bạn nghĩ thì không biết là bạn ở ngoài miền Bắc, đúng không? Ờ, hoặc là hay là bạn ở cái kh cái vùng nào? L liệu mà bạn có phải trải qua một cái khí hậu, giống như, mùa lạnh ấy, thì, ờ, mình nghĩ là nếu mà mùa vào mùa lạnh thì cái sự, ờ, ờ, sử dụng điện, tiêu thụ điện năng thì không biết là nó có nhiều hơn so với mùa nóng hông bạn?
Với bản thân mình so sánh ấy thì là vào mùa nóng nó sẽ nhiều hơn một chút so với mùa lạnh, bởi vì mùa nóng thì sẽ sử dụng điều hòa thường là 24/24 đấy, còn mùa lạnh thì, ờ, sẽ sử dụng cái bình nóng lạnh, nó, bình nóng lạnh thì cũng chỉ sử dụng trước lúc tắm thôi, thì cũng nó cũng hông tốn nhiều thời gian hơn. Thế nhưng mà cái cái bình nóng lạnh thì nó lại, ờ, c cái trong cái khoảng thời gian ngắn thì nó lại ừm, nó lại tốn, ờ, tiêu thụ điện nhiều, nó không giống như đều đều của điều hòa.
Ừm. Ừm. Ừm. Tiêu thụ điện nhiều, đúng không? À, đúng rồi, tức là nó sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định thôi nhưng mà nó không có dài nhưng mà thực ra là cái lượng điện rất là nhiều, nó tiêu thụ nhưng mà nó so với lại cái tình hình chung so với kết quả chung thì nó sẽ không có tốn điện, à, nhiều so với mùa nóng, đúng không? Mùa nóng mình sử dụng thiết bị điện liên tục mà, từ những cái quạt, điều hòa rồi thì đủ cả. Nhưng mà mình thấy là ờ, mình thấy là ở Việt Nam thì nó sũng sẽ hạn chế được cái việc mà tiêu thụ điện ở trong mùa đông. Ví dụ mùa đông thì cũng chưa có những cái thiết bị tối tân giống, kiểu, máy sưởi hay là giống như kiểu là mình thấy là trên trong phim mấy nước tiên tiến hay sử dụng máy sưởi trong phòng rồi trong phòng khách, trong phòng ngủ này kia, thì đôi khi nó còn còn tốn tiện ghê gớm lắm.
Ừm. <laughs> À, đúng rồi. Mùa nóng thì dùng liên tục luôn. Ừm. Ừm, chính xác. À, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừ, nếu mà dùng máy sưởi thì sẽ tốn lắm, đúng rồi, nên là mình thấy chủ yếu nó cũng đến từ cái, a, gọi là, ờ, ờ, cái đèn sưởi ở trong, a, à, nhà trong trong phòng tắm hoặc là bình nóng lạnh thôi.
Ừm, ừm. Đúng rồi, mình nghĩ là chủ yếu là bình nóng lạnh. Thì không biết là bây giờ m mình, ờ, hỏi bạn, khi mà mà mà bạn muốn là bắt đầu mà tiết kiệm điện á, ngay hôm nay ấy thì, ờ, một số nhà người ta cũng đã có cái ý thức là tiết kiệm điện ấy, thì không biết là bạn khuyên họ những cái việc nào mà nhanh và có thể là hiệu quả và cái ít chi phí nhất để mình làm trước tiên?
Ừm. Ừm.

<laughs> À, mình thì lại thích là những cái, a, g gọi là là, cái gì mà nó dễ dàng nhất để áp dụng thì, à, mình sẽ áp dụng trước. Ví dụ như bạn cũng nói đúng đấy, bây giờ bóng đèn thì người ta cũng làm những cái công nghệ đèn tiết kiệm điện, thì, ờ, cũng có thể mua những cái loại đèn tiết kiệm điện đấy để thay những cái bóng đèn truyền thống, đúng không? Vô giờ cũng có loại bóng đèn Trung Quốc mà nó lên đến tầm 40W mới đủ sáng đấy, nhưng cũng có rất nhiều cái loại bóng đèn tiết kiệm, nó chỉ tầm khoảng 8-10W thôi mà có độ sáng nó gần tương đương, đấy. Thì mình nên sử dụng những cái loại đấy, nó sẽ tiết kiệm điện hơn rất là nhiều, chứ còn nếu mà để nói về tiết kiệm những cái loại mà nó tốn nhiều điện, ví dụ như là điều hòa, tủ lạnh hoặc là, ờ, làm bếp điện chẳng hạn hoặc là bình nóng lạnh ấy, thì sẽ phải cần những cái cái cái biện pháp hoặc là những cái cách mà nó phức tạp hơn rất là nhiều so với những cái cách như là, à, thay bằng bóng đèn tiết kiệm này hoặc là mở cửa sổ rồi đón ánh sáng tự nhiên đấy chứ, đúng không?
Dễ dàng nhất ừm. Ừm. À, đúng rồi đó, thấy cái này Ừm. Ờ, đúng rồi ha. À, ừm. Ừm, đúng rồi. Và đặc biệt là khi mà mình ví dụ những cái thiết bị, ừ, nó, ừm, nó mang công suất điện cao thì nó sẽ thường những cái chi phí cho nó sẽ thay thế thì nó khá là khá là cao, đúng không bạn? Ví dụ như khi mà bạn bạn muốn muốn ví dụ như khi mà c bạn muốn thay một cái điều hòa, à, bằng ví dụ như để mà tiết kiệm điện, bạn muốn thay cái điều hòa bằng một cái điều hòa khác inverter này ờ, thì có thể là nó sẽ tốn thêm một phần chi phí nữa thì đôi khi nó lại, ờ, nó lại phải cân nhắc, ơ, ờ, có nên thay đổi hay không? Hay là cứ để tháng rồi cứ để tiền điện cao cao một chút đó, nhưng mà bây giờ chưa có đủ tiền hoặc là chưa có đủ kinh phí, chi phí để mà chuyển sang một cái hệ inverter nó có thể tiết kiệm điện. Ừm, thì, ờ, thì ngoài cái yếu tố chiếu sáng và ngoài cái yếu tố tập trung vào cái việc mà, ờ, giảm thiểu cái, ờ, tiêu tốn điện năng trong nhà á thì bạn bạn có nghĩ là những cái, gọi là, sinh hoạt lối sống một phần nó cũng tức là cái ý thức khi mà sử dụng á thì nó cũng ảnh hưởng cái rất là nhiều đến cái việc là tiết kiệm điện hoặc là tiêu tốn điện năng trong nhà không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Thằng inverter đúng không? Ừm. Ờ. Đúng rồi. <laughs> Ừm, hợp lý. <laughs> Vì sao thế? Ừm. Ừm.